Eee, bisa sampai ini sih 1,5 jam-an atau 2 jam. Itu pengalamanku ya, tapi ini kan sama anak-anak ya, kadang kalau dia lagi, apa namanya, naik sepeda kan terus aja gitu mu pokoknya mutar terus, nah kitanya yang jalan cepat, lari gitu kan macem-macem ya.
Oh gitu. Mmm. Mhm. Mhm. Heeh heeh. Bener. Berarti Kakak memang heeh, memang olahraganya itu di suatu kawa kawasan khusus ya? Gitu ya?
Tunggu dia heeh? Heeh, karena iya, kalau lingkungan rumah kami itu, eee, ada apa ya, taman bermain, ada hutannya untuk ini nih, untuk jogging gitu, bermain sepeda, lengkap, luas gitu ya, jadinya, eee, apa, mau gak mau ya udah sih gunain aja, iya kan Kak ya? Lingkungannya mendukung. Heeh, ada fasilitas. Nah kalau Kakak heeh, gimana?
Mmm. Benar benar. Heeh heeh. Benar benar kale ada fasilitas ya, iya, oke. Nah kalau aku itu heeh, kalau aku itu setiap pagi, eee, jalan itu memang kan kalau di daerah lingkungan rumah aku itu tidak menyediakan fasilitas itu, Kak. Jadi heeh kalau misalnya mau aku kan juga punya balita umur 2 tahun ya, kalau misalnya setiap pagi, nyempetin jalan bareng suami sama anak, nah anak itu ditaruh di stroller gitu. Mhm, jadi <chuckles> iya be jadi, ya udah kita jalan paling jalannya itu ngandelin tapi memang walaupun gak ada fasilitas olahraga, cuman kita tuh kan jalanan kecil dan enggak terlalu banyak kendaraan gitu Kak, jadi ya udah manfaatin itu, jalan kaki dari rumah menuju ke mana gitu ya, terus nanti, eee, misalnya pulangnya misalnya sekalian pergi sekalian belanja gitu, buat, eee, sekalian sekalian belanja. Bener sekalian buat masak.
Heeh. Oh, heeh. Heeh. Heeh. Oh, iya sama, <laughs> kadang begitu juga ya betul. Heeh. Oh, oke. Heeh. Oh iya bener, biar sekaligus ya Kak, dua tiga gunung terlampaui. <laughs>
<laughs> Iya, jadi sambil belanja baru lihat-lihat jam, wah udah ini nih, udah sejam jalan baru jalan pulang lagi gitu, alhamdulillahnya sih, eee, enggak terlalu banyak kendaraan jadi ngerasa aman aja gitu bawa stroller, ada anak a ada apa di dalamnya ada anaknya, jadi aman aja sih ngerasanya di sini.
Heeh. Iya ya, eee, berarti ini ya Kak ya, kalau mau menyenangkan ya udah kita kembangkan aja ya, mau sama pasangan, sama anak-anak, atau sendiri gitu ya Kak, biar nuansa menyenangkannya itu terasa gitu kan.
Bener. Bener bener, apalagi kalau udah selesai, eee, olahraga kan badan jadi fit ya Kak, jadi lebih seger gitu.
Iya, lebih segar, betul. Jadi, lebih
Mmm, bener, terus kan mood jadi lebih bagus.
Betul lebih semangat ya Kak ya untuk menjalani hari.
Iya.

Oke, eee, kalau
Mhm. Aku pengen aja sih mencoba itu, tapi ya belum ya. <chuckles> Belum tau suka apa enggak.
Mhm. Eee, tapi kan heeh, kalau misalnya tujuannya untuk membuat diri jadi kuat apakah ada alternatif lain yang mungkin diizinin suami gitu?
Heeh. Ada sih join sama dia, bareng-bareng ikut kaya CrossFit gitu lho Kak. Ya, susah ya. <laughs> Susahnya karena punya anak. Oh, CrossFit itu seperti ini Kak, gabungan eee, ya sama sih untuk kekuatan, kayak ada angkat beban juga, ada larinya, tapi itu dalam 1 waktu Kak, nanti berapa kali gitu diulang, ada ininya juga, pelatih khususnya itu gitu. Heeh, lebih ke kekuatan diri juga, bangun otot. Cuman menurut aku kayak <sighs> aku kayaknya habis deh kalau ikut itu. <laughs> Habis kecapean. <laughs>
<chuckles> CrossFit itu gimana ya? Oh. Mhm mhm. Oh gitu, tapi Mmm, mhm. <laughs> Mungkin kayak apa ya, eee, mirip dengan Muay Thai, tapi jauh lebih berat ya tantangannya Kak gitu ya?

Bener, kalau apanya, bonusnya ya kita jadi sehatlah ya. Jadi sehat, kalau misalnya ada target untuk penurunan berat badan, ya itu bonus juga gitu kalau bisa.
Betul betul. Bener bener. Asal nggak ini ya Kak, habis olahraga oke, nasi ini, apa namanya nasi kuning, kan pas-pas ya kadang ya? <laughs> Iya. Aduh bahaya memang tuh. Nah Kak, kalau kalau seperti itu Kakak, pernah enggak sih coba olahraga baru selain jogging?
Iya. <laughs> Bener, gorengan. Nah, itu ada tuh Kak, "Gorengan yuk sini," gitu, sama aja dong kalau gitu, mhm.

Benar benar, benar benar be
Apalagi emak-emak kan kepikiran kan <chuckles> kayak nanti jadi
Iya ya anak belum ini benar benar ya.
Heeh, jadi kayak nggak nggak menyenangkan aja. Menurut aku lho ya, pengalaman aku gitu karena kan kalau kayak kita dikejar-kejar gitu maksudnya anak menangis atau ditelepon kesel kan, Kak. Heeh, malah jadinya gak semangat gitu mau pergi selanjutnya nge-gym itu aku ya, Kak, mungkin beda sama, Kakak, ya. <laughs>
<laughs> Heeh heeh. Iya sih nggak nyaman sih, bener bener iya iya iya. Kesel sih, hmm. <chuckles> Kalau aku sih ya sukanya sendiri juga sih sama kayak, Kakak, lebih baik sendiri bener, thank you ya, Kak, udah mau sharing ya, bye, Kak.
Karena keadaan ya, Kak? <laughs> Betul, oke makasih.

Halo.
Halo! Halo Kak, kita nyambung lagi nih ngobrolnya. Enaknya ngobrolin apa nih supaya lebih menyenangkan lagi. <laughs> Kan tadi udah istimewa.
Hai Kak. Iya bener. Oke. Bener bener ini kan udah mau menyambut pagi ya Kak ya? <laughs>
Kakak heeh. Heeh, wah Kakak udah siap-siap mau apa nih? Mau olahraga? <laughs>
Mungkin <laughs> bener mau olahraga beneran Kak. Kita enaknya tuh bahasnya tuh ya kan besoknya mau nyambut dengan semangat ya jadi harus dipersiapkan dong wa di pagi dini hari ini gitu.
Oh ya? Heeh. Heeh, betul betul. Nah kalau Kakak nih, olahraga apa yang paling menyenangkan yang Kakak suka nih?
Mmm, kalau aku sih Kak joging sih.
Oh, oke, sama dong Kak. Joging ya?
Jogging ter <laughs> iya bener Kakak juga ya, iya ma joging. Jalan-jalan ringan aja sih kayak misalnya dari rumah ke mana gitu kalau misalnya, apa, kalau dulu tuh ada treadmill ya dari treadmill aja sih.
Iya. Heeh. Oh, ada target Kak?
Kakak juga ya joging ya.